Bueno, y entonces, pues, cuéntame, ¿cómo equilibras trabajo y la vida familiar así, sin volverte loco de tantos asuntos?
Uy, es complicadísimo. Bueno, pues para empezar, bueno, comentarte, ¿verdad? Sí. Eh, la vida familiar es complicadísima y más cuando están pasando los hijos de ser, eh, niños a adolescentes. Ay, eso de verdad, a veces, simplemente, ahí hay que son muy demandantes, ¿verdad? Bueno, pues son son los hijos y obviamente, pues es la actividad, el el la escuela y bueno, en al en algún punto, bueno, respondiendo a tu pal a pregunta, pues, eh, mi mujer y yo nos repartimos el trabajo, más que nada.
Adolescentes. Uy. Ah, okey. No, pues, eso está muy bien que hay con quién, eh, contar quién te echa la mano, pero es cierto, sí, con los niños en estos cambios, yo creo que sí se vuelve todavía un desequili se desequilibra toda la familia. <laughs>
Sí. Sí, bueno, mira, eh, pues, más que nada <chuckles> ella es la que, yo siento que es la que lleva toda la carga del trabajo porque, a ver, es, eh, que prepararles el lonche, que prepararlos para la escuela, que llevarlos, que ir por ellos, que las tareas, que actividades. Entonces, yo pienso que, cuando yo termino mi jornada laboral, eh, <chuckles> ahora sí como que, ah, la veo y y, al principio sí me decía, ¿verdad?, pero ahora, pues, yo sé que le tengo que entrar al quite y y apoyarla, ¿verdad? <laughs>
<laughs> Sí, sí, es que sí está difícil, así como que ya dirá: "Ya te toca porque, pues, tú s este, estás peleando allá con una máquina, pero yo aquí con 4 niños". Ah. <laughs>
Sí. Así, como lo dices. <laughs> Dice: "Son son tuyos también", ¿verdad?, eh, bueno, eh, a así a grandes rasgos, sin sin tanto rodeo, pues, ¿qué es lo que hago, verdad? Primeramente, si es entre semana, pues trato de de de mantenerlos ocupados o con el simple he hecho de: "A ver, voy a hablar con mi mamá". Y me los llevo al parque para quitarle un poquito de carga a a mi mujer de <chuckles> de de todo el día de los niños y que también se pueda relajar, ¿verdad? A lo mejor, eh, es es demasiado, justo que se siente a a, incluso a ver el Facebook, ¿verdad?, o el TikTok y yo me los llevo <chuckles>
Ajá, Claro. Ujú. Sí, que despabile la mente, ujú.
Exacto, y yo me los llevo, pues, a que también caminen un rato, porque después, tanto están en la casa, se hacen, este, eh, adictos también a la tecnología o a las redes sociales, y queremos evitar eso. Entonces, por eso los mantenemos ocupados todo el día todo el día. Y, de alguna manera, nos turnamos, pues, para hacerlo. Yo aprovecho, hablo con mi mamá, mientras ellos andan, no sé, en el parque, que ya fueron a comprar algo a la tienda de conveniencia o que están ahí jugando a equis, ¿verdad?, pero alguna actividad, eh, un poquito fuera de la casa, cada que se puede.
<chuckles> Ajá. No, pues, está superbién y yo creo que todos los padres que están en esas situaciones, este, sí es importante, para ellos, hablar de que, bueno, ya no es lo mismo que los entretenemos con ver la tele un ratito o ya cálmate, ya estuvieron, sino ya estamos hablando de personas que personitas que ya se están volviendo adultos o adolescentes y que, pues, también ya pueden llevar parte de la carga, ¿no?, porque, pues, ya están grandecitos, ya no se le se les tiene que hacer todo y, pues, ense empezar a enseñarles de que, pues, una vez que van creciendo, va con responsabilidades y que ya no todo se los va a hacer mamá, ¿no?
Ujú. Sí. Exacto. Exactamente. O obviamente, pues, al principio era complicado. Porque yo pienso que como padres, eh, cometimos el error <chuckles> de cuando eran niños, de que para que se calmara, se callara, se estuviera quieto, y obviamente, y y que no fuera tan demandante <chuckles> le entregamos un dispositivo electrónico, ¿verdad? Entonces, yo pienso que ese fue, eh, un errorcito que cometimos, y que pues, a alguna algunos padres lo hacemos, o lo hicimos, pero afortunadamente, pues, nos dimos cuenta de que estuvo mal esa decisión. ¿Por qué? Porque después ya no quería hacer nada sin el dispositivo. Si no se le entregaba el videojuego, si no, eh, entonces, no había manera de de disciplinar en si se le puede llamar así, ¿verdad? <chuckles> De que aportara a la casa.
Ujú. Sí. Claro. Sí, no, pero, pues, no es tarde. La verdad es que este, sí, incluso, hasta los adultos han empezado a hacerlo de que: "Bueno, vamos a estar tanto tiempo todos sin celulares, sin eso, porque al final de cuentas nos afecta, nos afecta como familia". Sí, es muy divertido, si es padre, pero va a ser en un horario en particular, pero mientras toca ayudar a a hacer estos quehaceres, necesitamos que piensen en en los demás, verdad? Entonces, todo está en cuestión de hablar para hacerle, pero, pues sí, seguro que es así como como un malabarista, verdad?
Sí. Ujú. Exacto. <chuckles> Claro, y obviamente, pues, eh, respondiendo a tu primera pregunta, el equilibrio en el trabajo. Bueno, pues, reparto mis tareas, ¿verdad? Eh, porque obviamente, pues, se se trata de que si mi mujer me ayuda muchísimo también llevando dinero a la casa, ¿verdad? Pero obviamente el que lleva la la gran parte, la gran carga, pues, se trata de de de mí. Y pues, tengo que hacer lo necesario técnicamente para para llevar ese ingreso a la casa, y ahora repartirnos las tareas, porque a veces también, eh eh, tengo que hacer el trabajo desde casa <chuckles> muchas de las veces. Entonces, ahí es cuando a veces empiezan los choques de que se me queda viendo mi mujer, o necesita algo en el momento, y yo necesito estar concentrado en el trabajo para seguir siendo productivo, <chuckles> ahí. Ahí, pues, cómo le hago? Al principio me costaba trabajo, ¿verdad? Sin hacerla sentir mal, ¿verdad? De que a ver, estoy en la casa, pero eh, necesito trabajar, necesito ponerme a a ahora sí que, como le llamamos, ponerme las pilas y hacer las cosas, porque si todo el tiempo estoy respondiendo a lo a lo que ella también necesita, eh, en muchísimos aspectos, ¿verdad? En absolutamente todo.
Qué bien. Ujú. Ah. <laughs> Sí. Sí. Claro. Ujú. Sí, claro. Sí, sí, sí.
Que a cada momento, entonces no iba yo a responder ni de un lado <chuckles> porque iba ella siempre iba a pro protestar para que las cosas se hicieran, y del otro lado, pues tampoco iba a poder estar, eh, rindiendo en en lo que tengo que hacer para traer dinero a la casa y ahí
Claro, y entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Te te mandó encerrar al baño para que allí estuvieras y y ya no te viera?, o en un cuarto en particular o o ¿qué medidas tomaron? Precisamente para que pudieran equilibrarse de que: "No, yo estoy en el trabajo y tengo que hacer, y a partir de tal hora a tal hora te puedo echar la mano".
Así. <chuckles> <chuckles> Casi no. Exactamente. Bueno, nos repartimos ahora sí que la propiedad en la casa, <chuckles> y dijimos bueno, vamos a destinar es esta habitación en vez de tenerla llena de de lo que siempre uno tiene, eh, cosas a veces sin servir triques, exactamente, esa es la palabra. Pues decidimos renovarla, arreglarla y y pusimos un escritorio incluso para los 2 y ahí estamos dividiéndolo para hacer nuestras cosas, ahí entonces, es hora de trabajar, ahora sí que como como en las películas, ¿verdad?, poner un letrero en la puerta: "No molestar, <chuckles> hombres trabajando o mujeres trabajando". <chuckles> Eh sí, por sí, la verdad son medidas extremas, pero, ¿sabes qué?, eh, nos funcionó.
Ujú. Ujú. Claro, de triques. <chuckles> Ey, sí. <chuckles>
Porque el estar juntos, el estar en el eh, digamos, en la misma casa, aunque ella estaba con sus actividades y yo con las mías, eh, como quieras, siempre estábamos juntos y había cosas que, incluso llegábamos hasta tener roces. Y ahora no. Ahora, incluso hasta, ¿sabes qué nos pasa? Que me dijo ella: "Oye, te extraño". <chuckles> Y me manda un mensajito. Sabe que no me puede tocar, sabe que no me puede llamar, porque, pues, necesitamos <chuckles>
Sí. Sí. Ajá. <laughs> Exactamente, eso eso te iba a decir. De repente, este, la compañera de trabajo, de al lado, me manda corazoncitos.
Sí. Así es. <laughs> Ay, ¿cómo cómo le hago? <laughs> Y, pues, no creas, fue difícil, pero yo siento que, pues, poco a poco lo lo lo hemos estado logrando. Nadie sabe hacerlo, ¿verdad? Nadie nadie nadie tiene la receta perfecta y tampoco te la puedo decir, eh, pero de alguna manera Ujú.
<laughs> Qué padre. Qué bueno que se han podido acoplar. Claro, sí. Sí, sí, es que son cambios de vida muy drásticos, que no están acostumbrados a que no estoy, eh, desocupado, estoy trabajando, estoy conectado, no pueden hacer ruido, necesito silencio, tantas cosas. Pero la verdad es que hablarlo y tomar medidas prácticas, pues, ha resultado, aunque es un proceso. Y, yo creo que lo mismo con los niños va a ser, ¿no? Están trabajando en hacer aquellos cambios.
Exacto. Exacto, también. Sí, exactamente, porque de repente pasaba que los niños estaban haciendo una actividad, o de repente no estaban haciendo o no se escuchaba nada, pues, te queda así como que la incertidumbre, a ver, ¿qué están haciendo? Tengo que ir a ver mis hijos. <chuckles>
<chuckles> Uno de los 2 nos tenemos que ir a asomar a ver qué está pasando allá afuera, esto no es normal. <chuckles>
Sí, y obviamente Exacto. Y y no buscar tampoco el ser invasivo con los hijos, ¿verdad?, Porque obviamente que te acabo lo que te comenté, que están pasando una etapa de de dejar de ser niños a adolescentes, pues, como que esa situación a veces para ellos representa, invasivo, entonces no queremos tampoco eso.
Ujú. Claro, sí, es un proceso difícil también para ellos, y bueno, por ejemplo, cuéntame, supongamos que se desconectan ambos a las 5 de la tarde. ¿Cómo le hacen? ¿Cierran ya esa oficina, se cambian de ropa, cenan juntos? ¿Qué actividades tienen, pues, precisamente para ahora ya estar en el en el modo casa?
¡Uy! Es demasiado. Ujú. Exacto, eso es lo que así como lo acabas de decir, ahora sí que, como dicen por ahí: "Todas las anteriores", ¿verdad? <chuckles> ¿Qué hacemos? E exactamente, tenemos un horario fijo. ¿Sabes qué? A esta hora terminas y dejas de hacer lo que tengas que hacer, no me importa, si si no lo terminaste, porque a veces uno de repente, ¿verdad?, le echa la flojerita, y y ya quieres hacerlo todo al último minuto, ¿no? Así me pasaba al principio, pero ya entendí de que me tengo que organizar también, ¿verdad? ¿Para qué? Para darle ese tiempo de calidad a mi familia y estar con ellos y a ayudarla, apoyarla en en todo lo que <chuckles> ella se pasa haciendo todo el día, ¿verdad? <chuckles>
<laughs> Ujú ujú. Así es. Claro, ah, está muy bien, eso es muy bueno, y es que, pues sí, efectivamente, al al tener hijos de diferentes edades, ustedes mismos de diferentes este, em, ¿como se dice? De diferentes familias, pues, que que todos piensan diferente, hacen sus cosas diferentes, pues, es muy importante la comunicación, ¿no?, de que, para que podamos lograr esto tenemos que hacer esto y y y estar dispuesto a a sacrificar incluso hasta algunas cosas, con tal de que funcione la vida familiar en en equilibrio junto con el trabajo.
Sí. Ujú. Desde luego. Claro. Exactamente. Pues, más que nada, manten fíjate ma e eso lo acabas de decir mu, muy muy bien, lo acabas de definir, mantener el equilibrio en el trabajo, porque, incluso, ese a este son hasta esos detalles que de repente suceden, como por ejemplo, le mando un mensajito, este: "¿Me puedes traer el lonche al jale, o sea, al trabajo?", <chuckles> y ella dice. Eh
Ujú, ujú, ujú. Se me está atorando la carroza por favor, tráeme la comida.
Exacto. <laughs> Ese tipo de detalles también como que funcionan porque pues ya me responde con o, con un corazoncito o con una muñequita de esas como que avientan humo y le pones, y que parece que va corriendo en un emoji, ¿verdad? Así, un simple emoji. Entonces, eh eh, parece fascinante y parece simple, pero es, ¿sabes?, muy agradable y
<chuckles> Claro. <laughs> Son detalles muy importantes, claro, para una pareja, porque, eh, los hijos, como sea, crecen, se van, van a hacer sus propias familias, pero como familia, ustedes como pareja, principalmente se tienen que mantener de lo contrario, pues van siendo 2 desconocidos. Y pues, aunque se le haya dedicado mucho tiempo al trabajo y se gane mucho dinero, pero, pues, no están ustedes en armonía pues de qué vale, ¿no?
Así es. Ujú. Exactamente, y fíjate que pues, eh, ah, como como si est hubiera escuchando a mi mujer, así me lo dice. Tenemos que mantener y buscar también el equilibrio, ¿verdad?, con respecto a eso.
Sí, sí, claro que sí. Es algo que ha faltado mucho en muchas familias porque, pues, como se le da tanta publicidad y tanto empeño a lo material, pues se olvida lo más importante. Se supone que uno, eh, vive para para trabajar, no No, trabaja para vivir, no vivir para trabajar, ¿no? Entonces, cuando no se equilibra esto, aunque se tenga mucho éxito por un lado, con este caso en el trabajo, pero, pues, está sin familia. Pues qué chiste, y también al revés, cuando se dedica mucho tiempo, pues a la pachanga ir y venir, pues entonces, ¿qué pasa?, que no hay suficiente dinero, los hijos tienen sus necesidades, ya van a escuelas más caras, ya muchas cosas. Entonces, por eso es tan importante el que, se sienten a ver, "la regamos en esto, pero la tenemos que empezar a arreglar ahorita, pues, para que no nos traiga consecuencias, ¿no?, graves".
Sí. Esencia familiar. Para vivir, <chuckles> exacto. Las consecuencias, ujú. Exacto. Exactamente, es es e es lo que lo que hacemos. Yo creo que y luchamos cada día precisamente para equilibrar, equilibrar, este, esas situaciones, y que no volvernos locos al final de no saber qué hacer, de que a lo mejor, como lo dices, cometimos el error de echar la flojerita de de salir, y salir, y salir, y disfrutar el día, tal vez, pero, pues, inviertes dinero, inviertes tiempo, ¿y qué pasa con el trabajo? Pues, no hay dinero, no hay tiempo, <chuckles> y después vienen las consecuencias. Eh, sí.
Ujú. Claro. Ujú. Sí, cómo no, pues la verdad es que me da mucho gusto, este, platicar y me da mucho gusto que también hayas compartido cómo te ha funcionado haber hecho esos cambios para equilibrar precisamente estas 2 cosas tan importantes que se necesita, ¿no?, porque tanto una cosa como la otra se necesita. Entonces, pues, eh, eh, me parece muy bien que han logrado bastante, y pues, como todo nos sirve y podemos sacar, este, beneficio de de lo que le pasa a otras personas.
Sí. Desde luego. Exactamente. No, pues a ti te lo agradezco mucho por por esta charla muy, muy nutrida, y pues, la oportunidad de platicarte a veces las cosas de de de lo que pasa en en mi vida, ¿verdad?, de mu muchas gracias por tu tiempo, de verdad.
Claro que sí. Hasta pronto.
Gracias.